Eee, peki, şöyle bir durum da gelişir aslında, bir, eee, bir, eee, DJ, eee, kariyerinde diyelim yani. Eee, çünkü, ımm, ne kadar sürerse sürsün sonuçta sen buna başlamayı kafana koymuşsun. Emm, burada, emm, bir kompozisyon oluşturmak gerekiyor. DJ, eee, setlerinde aslında, hani, bir, emm, bir müzik listesinde bir kompozisyonla, aaa, aslında karşı tarafı gerçekten çok eğlendire, eee, bilirsin diye düşünüyorum. Sen ne konu eee, sen ne düşünüyorsun bu konuda?
Hı hı. Tabii. Hı hı. Ş şöyle, ben aslında planlı hareket etmeyi seven biriyim. Normalde öyle, eee, ilk 2 partide de DJ değildim ama DJ'in yanında müzikleri seçen bendim. Ben, müzik geçişlerini bilmediğim için aslında DJ olamadım ama müzik seçimini ben yapıyordum. Eee, ama, öyle, yani ben hep, böyle, şey diyordum ya "Bir liste yaparım oradan çalarım." diyordum. Öyle olmuyormuş aslında. Çünkü, işte, istekler geliyor, telefonu fırlatıyorlar şunu çal, işte "Level C5 Tak Tak çal." diyor bana. Yani, o yüzden, sürekli bilgisayar açık ve her isteği tabii ki yerine getirmiyorum ama, eee, o i ortamın moduna göre, işte, insanların dansına göre sıkıldıkları yerde hemen bir, bir, böyle, tık daha arttırarak, eee, ortamı, böyle, hareketlendirici müziklere geçmek gerekiyor. O yüzden, aslında, eee, mod ve eğlence durumu her şeyi etkiliyor. Bir anda erik dalına bile geçebilirim yani.
Ha, süper. Ha ha. <chuckles> Evet. A! <chuckles> Ha ha. He he. Evet. Evet, evet. Bazen hatta DJ'ler şey yapıyor, işte, eee, bir anda, eee, en, eee, müziğin en, ooo, o şarkının patlayacağı yerde, eee, kapatıyorlar ve herkes, böyle, bir havada kalıyor falan o da, eee, bu araların, böyle, bugünlerin, evet, eee, onda da çok eğlenebilirler.
Hı hı. Planlarımın arasında bu var. <chuckles> Evet. Ama yabancılar tam anlamayabilir. Yani, Türkler anlar bunu da.
İşte, ö öğretebilir, iii, sin bu sayede. <chuckles> Eee, peki şöyle bir dünya yaratsak, bir, emm, senin bir müzisyen olduğun bir dünya olsa, eee, hangi türde kendini buluyorsun? Yani, eee, dediğin gibi, eee, birçok müziği dinlerim, dedin ama sen üretecek olsaydın hangi müziği üretirdin? Daha rap'e mi yakınsın yoksa, emm, d daha önce, işte, metal dinlemediğini söyledin. Ona da açık bir yerden, eee, her şeyi yapabilirim diyen bir müzisyen mi olurdun?
<chuckles> Evet. Hı hı. Hıh.